Oh là là! C'était exceptionnel l'accueil. Il est arrivé, il nous avait cuisiné, heu, des pierogis. Alors c'est pas du tout une pé une spécialité autrichienne hein. Les pierogis, c'est une pé une spécialité, un peu plus, heu, des pays de l'est Polonais, heu, heu, Slovaque, Tchéquie. C'est un peu des raviolis, c'est des raviolis! Raviolis au bœuf, heu, raviolis au poulet, enfin c'est vraiment, heu, comme des raviolis, heu, qu'on mange, heu, heu, en France ou peu importe quoi. Ça ressemble un peu à des gyozas! Je sais pas si tu connais? C'est un petit peu, heu, heu, heu, c'est un peu une enveloppe, heu, voilà, et en fait
D'accord. OK. C'est quoi en fait, heu, concrètement? C'est quoi cette recette? Ah OK. Ouais. Ah oui! OK ouais, ouais, je je vois ce que c'est la bouffe japonaise là. Mmh.
ils nous font ça donc, super bon, on discute, on rigole, exceptionnel! Et là, ils nous disent: «Ben écoutez, heu, si vous voulez, on a un domaine privé, un super beau château et on peut vous y emmener, heu, pour que vous passiez un un, heu, une petite après-midi là-bas» et moi je leur dis, heu, bah: «Est-ce que c'est possible peut-être de pêcher?» parce que j'avais des cannes à pêche dans le coffre. Heu, ma compagne elle dit: «Bah est-ce que c'est possible aussi, heu, bah, eh» on était tou en fait on était tellement surexcités qu'on était en même temps en train de poser des questions. Moi j'étais là: «Ah mais la pêche on peu?» ninin, elle était plutôt là: «Ah et est-ce qu'on peut visiter? On peut peut-être prendre des photos?» parce qu'elle elle est très monuments, très, heu, heu, a historique, très achi architecture si tu veux! Donc en fait, c'était vraiment le bonheur!
Oh! Ah super hein! <chuckles> OK. Ah oui. Ah oui du coup un domaine comme ça aussi joli, heu, qui a en plus une histoire j'imagine derrière, c'est sûr que ça devait l'attirer beaucoup hein.
Exactement et donc du coup nous, on était là, on était tout fous et bon, heu, heu, on s'est laissés guider, et heu, le seul truc où j'ai eu un petit doute, à le le là où c'est un peu, voilà, c'est qu'ils m'ont dit, je me souviens, heu: «Vous êtes pas obligés de prendre la voiture, on peut vous emmener» et
Ouais. Ah oui!